Anladım. Ya, evet, eee, yani, bu, hani, eee, bahsettiğin, eee, nasıl denir ona? Hani, vurdumduymazlık gibi değil de, eee, umursamama durumu diyeyim. Hani, başkalarının ne düşüneceğini veya dışarı nasıl bir izlenim vereceğini çok da umursamama hâli herhâlde güzel olsa gerek. Yani kulağa rahat ve, eee, gerçekten öz güvenli geliyor bir yandan da.
Evet. Hı hı. Eee, özgürleştirici bir şey öz güvenin ötesinde. İnsanı çok özgürleştiren bir şey. Çünkü yani bakkala çakkala giderken bile, eee, işte, illa, hani, şöyle giyinmen gerekiyormuş gibi hissetmek bence çok yorucu bir şey. Eee, ondan özgürleşiyorsun o kafaya geldiğinde.
Ha, evet. Doğru. Hı hı. <chuckles> Iıı, doğru, doğru. Evet. Ya, evet, doğru söylüyorsun ama bir yandan tabii, hani, ne bileyim, eee, pak pak temiz olması, bakımlı olması da önemli diyorsun. Eee, tabii ki, hani, o da, eee, hani, gündelik belki de kişisel hijyenin de bir parçası bu. Aaa, haklısın. Peki bunun dışında, hani, kıyafet haricinde, eee, ne bileyim, hani, şapkalarla olsun, takılarla olsun, eee, bu tarz diğer aksesuarlarla aran nasıl? Kullanıyor musun veya onların da sende böyle, eee, etkileri oluyor mu, işte, daha duygusal anlamda?
Tabii. Tabii ki. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Ha ha. Hıı. Evet, evet. Eee, ya, şapka pek kullanabilen bir insan değilim, ya, rahat etmiyorum. Ne yazın ne kışın, ııı, böyle çok zorlanıyorum. Kışın soğuklarda bere ı kullanırım ama o hani yazın şiş şiş şapkalar takan kadınlardan biri değilim. Hep özendim ama hiç olamadım ya. Hep hayranlıkla bakıp kendim olamadım. Eee, onun dışında aksesuar, eee, küpe çok takarım. Yani küpe, eee, hemen hemen, eee, eğer hani böyle dediğim gibi, en pejmürde hâlimle gezinmiyorsam ortalıklarda eee, ki, hani, o çok sık olan bir şey değil bu sözünü ettiğim zaten. Emm, ama, hani, muhakkak evden çıkarken pazara da gitsem bir küpe takarım, eee, aksesuar olarak. Onun dışında da daha şık, daha hani, eee, ne bileyim, hem formal ol olabilir yani daha böyle ciddi bir yemek olabilir, bir toplantı, iş görüşmesi vs. ya da iş nedenli bir şey ya da arkadaşlarla çıkma falan gibi eğlenceli bir şey için muhakkak takı benim için, hani, eee, kritik öneme sahip bir aksesuardır. Yani illaki ya boynuma ya kulağım kulağıma zaten bir şey takarım ama onunla böyle, hani, dengeli olacak bir şekilde. Saçımı nasıl yaptığımla da bağlı olarak falan muhakkak takı kullanırım.
Hı hı. <chuckles> Tamam. Olabilir. Hı hı. <laughs> Hı hı. Hı. Güzel. Hı hı. Hımm. Güzel. Hı hı. Anladım. Anladım.

Ya, spesifik sana parça parça söylemem zor çünkü, ııı, zamandan zamana değişiyor o dediğin, ııı, yani ı neden hani böyle açık uçlu bir cevap veriyorum çünkü, eee, yani bir yaştan sonra vücut deforme oluyor, eee, değişebiliyor. Dolayısıyla içinde rahat ettiğin şeyler, eee, ne bileyim 5 sene önce benim içinde rahat ettiğim ve kendimi çok iyi hissettiğim bir şey. Bugün böyle aynada bile üstüme tuttuğumda bırak giymeyi aman tanrım bu ya bir de şeyle de değişebiliyor yani dönemin ruhuyla da değişebiliyor. O dönem kendimi çok içinde iyi hissettiğim bir şey. Ne bileyim 5 sene sonra Ay, evet o zamanlar a ne komikmişim ya bunun içinde kendimi çok güzel hissediyordum falan da diyebildiğim, eee, kıyafetler var. Eee, dolayısıyla, hani, ona böyle çok gerçekçi bir cevap vermem biraz zor oldu hakikaten.
Hı hı. Tamam. Tamam. Hı hı. Anladım. <chuckles> M doğru. <giggles> Hı hı. Anladım. Tamam. Yo, olabilir ya. Yani, sonuçta dediğin gibi bu hem kişisel bir tercih ve kişisel, eee, giyim tarzı herkesin farklı algısı farklı. Peki, bu konuyu o zaman birazcık değiştirerek şöyle sorayım. Senin için böyle gerçekten hani, eee, anneanne hırkası ve o eski çorap ve eşofman tişörtler dışında <chuckles> böyle işte, eee, bir arkadaşından hediye veya ne bileyim aileden yadigâr olan böyle kıyafet var mı ve senin de giymekten hoşlandığın?
Hı hı. Evet. Evet. Hı. Hıı. <chuckles> Evet. <chuckles> Hı hı. Hıı. Evet, evet. Eee, eee, ya aileden yadigar bir tane, eee, pelerin var anneannemin, anneannemden kalma. Evet yani pelerin mi deniyor ona ne deniyor yani böyle hani kolu olmayan, eee, pa ona başka bir şey de deniyor olabilir kolları yok ama böyle üstünü vücuduna aldığın başından geçirdiğin, eee, böyle bir çeşit hani, eee, ceket desen değil, palto desen değil ama, ııı, böyle dışarı çıkarken giydiğin, eee, böyle, ımm, yani pelerin deniyor galiba ona evet, eee, omuzlarından aşağıya doğru dümdüz inen, eee, çok uzun olmayan kısa, hani, böyle bel hizasında falan biten bir şey, ııı, anneannemden kalma.
A. Pelerin, ilginç. A, çok değişik. Böyle bir şey, eee, eee, Barış Manço tarzı canlandırdı benim gözümde o nedense. <chuckles>
<chuckles> Bilemedim belki güzel tarif edemedim ya ama galiba pelerin deniyor ona, eee, böyle şey böyle ba baştan geçirilir, eee, kolları yoktur ama böyle bir hani, ııı, üstünde, ııı, şey yapar üstünü kapatır.
Anladım güzelmiş. Hı hı. Peki, giyer misin onu zaman zaman ve n nasıl hissettiriyor onu giydiğinde sana o?
Gi giyerim zaman zaman giyerim. Eee, ya tabii b çok kıymetli bir parça sanki biraz da antik gibi tabii anneannemin genç kızlığından kalma bir şey olduğu için. Eee, çok özen gösterdiğim, koruduğum bir şey. Her gün giyilecek bir şey değil tabii ki bu.
Hı hı. Hıı, ne güzel.

Ya, bir kıyafetle anında, böyle, hani, modun değişir mi? Mesela moralin düzelir mi mi? Eee, anlatabilir misin biraz?
Ta <chuckles> Mucize kıyafet diye bir şey var mı acaba diye düşündüm şi <laughs> Evet. A! İşte dolapta bir tane pelerin var, o pelerini giydiğim an dünya pespembe oluyor ve her şey çok evet, ve her şey düzeliyor, birdenbire dolarlar üstüme yağıyor falan. <chuckles> Aaa, evet. Birdenbire 10 yaş gençleşiyorum. <chuckles> Tabii ki öyle bir şey yok, yani, uzun lafın kısası. Eee, geyiği bırakırsam eğer, eee, elbette öyle mucizevi bir kıyafet yok olsa, ııı, güzel olurdu ama öyle bir şey yok ama, eee, tabii ki moddan moda değişen, eee, kılık kıyafet seçimleri de elbette var. Hı hı.
<chuckles> Onun gibi oldu, değil mi? <chuckles> <chuckles> Süper kahraman. <chuckles> O! Ne güzel olurdu! <chuckles> <chuckles> Tamam. Hı hı. Ya, doğru. Hı hı. Peki şöyle bir şey var mı, o zaman onu sorayım. Ya, bu arada dediğine katılıyorum, tabii ki, yani, hani, bir kıyafeti giydin. <chuckles> Dünyan bir anda bambaşka bir hâle büründü gibi bir şey komik olurdu herhâlde. Güzel de olabilirdi aslında ama, eee, peki, hani, eee, bazı böyle duygu durumlarınla, eee, böyle birleşmiş, eee, ilişkilendirilmiş kıyafetler var mı mesela hayatında? Öyle sorayım.
<chuckles> Va <chuckles> Hımm. Evet. Hı hı. Hımm. O zaman, depresyon hırkasından bahsedelim istersen. <laughs> Evet, tabii, eee, yani, tabii ki, belli duygu durumlarında, ııı, dolaptan seçimler, üstüne giydiğin, eee, o günü geçirmeyi tercih ettiğin, eee, eee, şey değişiyor, eee, ama, ımm, ne mesela hadi en olumsuzundan başlayalım, en havalısına doğru ilerleriz zaten. Eee, ya olumsuz da değil ama bazen insan kendini böyle
<chuckles> Hı hı. Tamam. Olur. Tamam hadi.